Mình hiểu, mình hiểu, ô kê, cũng hay đó bạn ơi, mình thấy cách này được lắm á nha. Thì bạn nói xong cái tự nhiên mình thấy "Ờ ha, sao mình hổng nghĩ ra cái chuyện này ta?", kiểu như vậy đó. <laughs> Nói chung là cũng hay lắm, mình sắc chắn sẽ áp dụng cái cách này. Tuy nhiên á, bạn biết hông, mình có cái này nè mình đang hơi phân vân là hông biết là á, ờ, có cái cách nào để cải thiện cái cái cái cái đam mê trong v trong cái việc tập luyện của mình hông? Tại vì bạn biết á, hồi xưa mình chơi thể thao á, thì, ờ, mình có cái sự ganh đua này nọ, còn giờ tập tập gym thì thiệt ra ganh đua cái gì bây giờ? <laughs> Mình hông thấy được cái cái cảm giác, kiểu, ghi điểm hay là gì nó nó thích hơn, bạn biết hông? Còn giờ chẳng lẽ tăng số tạ lên hả ta, kiểu như vậy, mình hông hông thấy được cái điều đó bạn có thể giải thích, gọi là, hay là có cái cách nào cho mình tăng cái cái cái đam mê để mà mình đi tập được nhiều hơn hông? Mình nghĩ cái đó quan trọng lắm. Ừm.
Ô kê. Ừm. Rồi. <laughs> Rồi. Ừm, sao nè? Ừm, mình có. À! À, rồi. Ô kê. À. Ừm, mình hiểu ý của bạn rồi nè. Bạn muốn, ơ, có cái gì đó để thôi thúc mình, đúng không? Đó, mình có một ý tưởng này rất là hay ha, hãy tăng động lực của bạn bằng việc là ghi nhận sự tiến bộ của bạn hàng ngày nè, ví dụ như là, ờ, hãy đánh dấu vào lịch mỗi ngày bạn luyện tập này, bạn đã luyện tập được 7 ngày liên tục rồi, luyện tập được 1 tháng liên tục rồi, đó cũng là một cái mốc mà một cái kế hoạch mà mình cảm giác là mình mình duy trì được như vậy là cũng là một thành công của mình mà khi nhìn vào cái tấm lịch mà mình đánh giá rất là chi chít, chi chít như vậy là mình cũng cảm thấy tự hào, và, à, động lực của mình nó cũng tăng lên rất là nhiều, đúng không? Với lại là mình có thể là ghi lại cái cảm giác sau buổi tập của mình này, mình ờ, cơ thể của mình nó nó linh hoạt hơn, ờ, mỡ nó giảm xuống, nó không còn ục ịch như ngày xưa nữa, đó, chẳng hạn. Đó, hay là tự hào về bản thân mình, mình sắp lấy lại phiên bản của thời tuổi trẻ của mình rồi chẳng hạn nè, những dấu hiệu nhỏ đó thôi, nó giúp bạn tạo cảm giác thành công và nó giúp duy mì mình duy trì cái động lực của mình được lâu hơn đó bạn.
Ừm, đúng rồi. À! <laughs> À! Ồm, hiểu, hiểu. Ê, hay nha.
Ừm.
Ờ, ừm, ờ, mình hiểu cái vấn đề này rồi, tính ra, ờ, có một cái á là mình, kiểu, mình bị <laughs> gọi là, chán, mình lười là, kiểu, một phần là do không có cái cái động lực đó đó, mà bạn nói xong cái tự nhiên mình thấy, ừ, đúng rồi, có có những cái động lực mà mình mình phải thấy về lâu dài chứ không phải là, kiểu, ghi điểm một cái là có được liền, đúng hông bạn? Tại vì tập gym mà chứ đâu phải là chơi mấy cái môn thể thao đối kháng đâu, nên đâm ra là, ừ, bạn chỉ xong cái mình mới ngộ ra là ôi trời ơi, thì ra là những cái động lực nằm ở những cái sự thay đổi trong cơ thể của mình. Trời đất ơi, sao mình không nghĩ ra sớm hơn ta? Hay quá bạn ơi. <laughs> Chắc chắn là mình ừm.
Rồi. <laughs> Ừm. Ừm, đúng rồi đó. <laughs> Nó tiềm ẩn Chuẩn ồi. Đúng rồi, và cuối cùng là hãy tìm những cái người, ờ, liên quan đến cái, a, thói quen của mình chẳng hạn này, rủ những người bạn của mình tập luyện chẳng hạn, hoặc là, ờ, rủ rê ai đó để tham gia chung vào cái quá trình tập luyện của mình, nó cũng giúp mình là thúc đẩy nhau và hãy, a, cùng nhau soi sách cái hành trình của mình, đúng không nào?